Décris un endroit qui t'a calmé ou apaisé l'esprit.
Et bah, écoute, heu, j'en ai un là qui me vient en tête. Donc j'étais en voyage d'études avec ma conjointe on était, heu, en Allemagne et hem, si tu veux moi j'avais beaucoup de télétravail, elle elle était à la fac, mais moi j'avais, heu, une formation heu si tu veux à distance a heu, en français parce que
Ouais. Mmh d'accord. OK. Donc un un voyage, heu, pas un voyage, heu, voyage quoi? C'était pas du loisir?
Ouais voilà c'est ça c'était plus considéré comme, heu, si tu préfères un un une sorte d'Erasmus quoi. Et heu et donc du coup, heu, moi j'étais assez souvent à la maison donc, heu, devant mon ordinateur et j'avoue que par moment j'avais des moments où j'étais un petit peu tu sais, heu, énervé, heu, heu, où j'étais un peu, hem, comment je pourrais dire ça? Tu vois ça me stressait l'environnement, heu, tout le temps travailler devant l'ordi ça me faisait mal à la tête et cetera et à un moment donné j'ai craqué. Donc, heu, je suis parti, j'ai claqué la porte et je suis parti me balader dans le parc qu'on avait juste à côté. Donc nous on était à côté de Cologne et heu, donc du coup, si tu veux on était dans un petit village avec une super belle forêt, magnifique et donc à un moment donné je me suis dit: «Bah, écoute vas-y j'y vais je vais me balader je vais peut-être un peu courir» et ça a été, heu, incroyable. Ça a été un apaisement ça a été vraiment quelque chose de de fantastique.
Mmh d'accord. OK Ouais. Mmh d'accord. Mmh. C'était déjà un endroit que, heu, que tu avais eu l'occasion, heu, d'explorer, heu, par le passé? Ou c'était une, heu, une totale, heu, découverte à ce moment-là?
Alors d'un côté j'avais déjà eu, heu heu, cet endroit-là tu sais sur Google Maps, on avait quand même repéré les lieux avec ma conjointe. Tu sais on s'était mis un petit peu en mode satellite et on avait un peu repéré parce que moi je suis quelqu'un je suis pêcheur. Et donc forcément a avant même d'être, heu, arrivé dans cet appartement j'avais déjà repéré. Je savais qu'il y avait une forêt. Mais par contre effectivement là où tu as raison c'est que ça a été une découverte dans le sens où on n'y avait jamais été on n'avait pas été s'aventurer dans cette forêt donc dans ce parc.
Mouais, mmh mh. Mmh, d'accord. Donc donc du coup la on va dire, heu, le cumul de ton état d'esprit et de la découverte de l'endroit ont une ef ont eu un effet, heu, incroyable?
Ouais, tout à fait ça a été quelque chose de sensationnel. En fait, si tu veux je me souviens même que quand je suis rentré dans ce parc. C'est comme si je rentrais dans ma petite bulle personnelle où ç ça m'a senti directement apaisé, heu, tu sais, heu, bah, forcément ça v c c c'était vraiment une forêt assez dense. En plus c'était l'automne. Donc, du coup tu avais les petites feuilles qui craquelaient, heu, donc du coup, heu, sous mes pieds, heu, il y avait ces beaux étangs. Du coup je je savais pas mais il y avait tellement que la forêt était dense dis-toi sur Google Maps j'avais même pas vu qu'il y avait des étangs. Enfin des des des vraiment des petits points d'eau, heu, qui étaient recouverts de forêts et ça t c'é c'était vraiment un dégradé de couleurs magnifiques vraiment tu sais un peu de de rouge, orange, violet, heu, avec, heu, l ça reflétait sur l'eau parce que du coup, bah, qui dit: «d forêt dense» dit: «pas de vent» parce que le vent ne ne ne est coupé par les arbres. Et donc du coup l'eau elle reflétait toutes ces couleurs et c'était juste, heu, sensationnel quoi.
Mmh, d'accord. Ouais, ouais. Tu tu penses que si ça avait été à une autre période, heu, de l'année, heu, une période où, heu, on sait que de manière, heu, générale, heu, l'automne, heu, c'est vraiment une saison, heu, particulière en en termes de en termes de coloris pour les, heu, pour les forêts, hein. Heu, est-ce que tu penses que si ça avait été par exemple en plein hiver, hem, ou, heu, ou pendant l'été ça aurait eu un impact totalement, heu, différent, heu, et pas forcément, un en entre guillemets un bon impact?
Bah, écoute, heu. Hem, je vais te dire oui et non, parce qu'en fait, finalement, en été, peut-être que ça aurait pas fait le même impact aussi intense. Parce que, voilà heu, heu, peut-être aussi avec la chaleur étouffante, peut-être que, voilà, ç ça aurait pas été, heu, on va dire, hem, ça aurait été différent. Par contre, là où peut-être, sur le coup, j'aurais pu te répondre: «Oui, heu, l'hiver, non, c'est moche» et cetera. On a refait ce parc là l'hiver et c'était, heu, une autre dimension. En fait, c'était totalement différent, parce que là, bah, forcément, les arbres, ils avaient perdu toutes leurs feuilles, il restait quelque que les sapins. Les fl les sapins avec, heu, leur, heu, le le vert un peu dense, un peu fort. Et ce blanc constant, parce que, du coup, là-bas, c'est une, heu c'est c'est des zones où il neige beaucoup. Et donc, heu, c'était heu juste encore, c'était une autre sensation. On je me souviens qu'après le travail, on, t tout l'hiver, avec ma conjointe, on on s'est baladés dans ce parc, parce que c'était vraiment une autre ambiance. C'était, heu, une ambiance festive, parce que là-bas, heu, à, heu, bah, en Allemagne, ils fêtent beaucoup Noël. C'est vraiment une tradition ancrée, en tout cas dans le village où on était, c'était vraiment très ancré. Voilà, tu tu pouvais voir des petits enfants, heu, heu, tu sais, heu, se balader, courir, faire des bonhommes de neige, heu, être promenés en luge et tout avec les parents. Donc, c'était vraiment quelque chose de de féerique. Vraiment, c'était c'était une autre atmosphère, différente de l'automne, mais tout aussi, hem, comment je pourrais dire ça? T t tout aussi apaisante, finalement.
D'accord. D'accord, ça, c'est intéressant. Mouais. Mmh mh. Ah bon? Ah cool. Ouais. Vraiment sympa, ouais. Mmh mh. Mmh, d'accord. Et est-ce que tu penses que, heu, heu, parce que, du coup, heu, tu décris bien de deux moments de l'année totalement différents pour un même lieu. Hem, est-ce que tu penses que le fait, dans dans un des cas, donc, heu, celui de l'automne, heu, d'y avoir été, heu, totalement seul, et dans le deuxième cas, heu, d'y avoir été avec ta compagne, heu, ça a joué sur, heu, sur ta perception, sur ce que tu as ressenti?
Forcément, forcément, parce que, quand tu es accompagné d'une personne que tu aimes, ça change tout, finalement. Même si tu te retrouves, par exemple, à marcher, heu, dans les rues, heu, de de banlieue parisienne. Heu, bah, tu es avec la personne que tu aimes. Donc, forcément, heu, voilà, c'est peut-être moins bucolique, effectivement. Voilà, c'est c'est c'est les les arbres sont remplacés par les poteaux électriques, heu, heu, les montagnes sont remplacées par des grands immeubles, mais finalement, tu es avec la personne que tu aimes. Donc, peut-être aussi, ça a changé aussi par rapport à ma perception d'être avec ma femme. Mais, d'un autre côté, pas forcément, parce que même au-delà de ça, heu, pendant l'hiver, j'avais toujours ces cours. Et même avec l'intensité des cours, de temps en temps, peut-être un petit peu moins qu'en automne, parce que, forcément, quand tu es tout seul, heu, l'hiver, il fait froid. Bon, voilà. C'est peut-être moins amusant que l'automne, où, heu, tu peux encore pêcher et tout, déjà. Donc oui, effectivement, tu as raison. Je pense que ça a rajouté aussi une petit, un petit plus de me retrouver, heu, avec ma femme, ça passe tu vois, on a passé un petit moment un peu solennel, un petit peu, heu, mystique et un petit peu, voilà, heu, heu, on on était bien quoi. On était ensemble, on se réchauffait, heu et c'était c'était c'était bien, quoi.
Mouais. Ouais, c'est clair, ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais, tout à fait, heu. Mouais. Tout à fait Mmh, d'accord. Du du coup, heu, alors si on revient à, à ce moment en automne. Heu, tu as très bien montré que, heu, ton état d'esprit était, heu, au moment de t'y rendre. Ce qui ce qui déclenche le fait que que tu y vas, c'est un état d'esprit agité. Tu étais, heu, tu en avais marre, tu étais agacé. Est-ce que, du coup, heu, cet, heu, cet endroit, le fait de le découvrir, d'y être allé, ensuite, au quotidien, t'a permet de gérer, heu, ton stress différemment?
Ah mais totalement et je vais même te dire plus que ça, ça m'a permis, des fois, d'avoir des bonnes idées. Parce que tu sais, heu, dans cette formation, des fois, on avait des projets qui étaient un petit peu chiants, parce qu'il fallait tourner des vidéos parce que c'était tout ce qui était en lien avec le management. Donc, c'était la gestion de crise. Des fois, on on avait des do ou des documentaires à regarder qui étaient un petit peu poignants. Et bah, du f coup, le fait de sortir, ça me faisait, heu, tu sais, libérer cette pression. Mais des fois aussi, ça me donnait des idées. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, pour des projets, d'aller me filmer dans la forêt, d'aller, heu, heu, tu sais, heu, prendre des v idées. Ça, ça m'a permis d'écrire des fois. Ma même, tu sais, je me prenais un petit calepin avec un petit crayon dans ma poche, au cas où et de temps en temps
Mmh mh. Mouais. D'accord. Ouais. Ah cool! Mouais. Mmh, bah, co une source d'inspiration, heu, de créativité, heu.
C'est exactement ça, en plein dans le mille, c'est ça. Tu vois, parce que, heu, des fois, bah, tu sais, heu, le fait de ma parce que forcément, je c'est ce que j'ai constaté, tu sais quand tu restes dans une pièce fermée, heu, ou, heu, paf l'air for circule pas forcément bien, heu, tu as pas beaucoup de luminosité, heu, tu as le le le la lumière de ton ordinateur qui t'énerve, heu. Des fois, tu sais en plus, heu, ça fait effet boule de neige, il y a un truc qui t'énerve, donc du coup après, tu t'énerves tu t'énerves tu t'énerves sur tout et rien. Et là, le fait de sortir, prendre un bon bol d'air, heu, faire un peu de sport, faire un peu heu heu de footing, peu importe, c'était vraiment une, heu, une sensation de libération, quoi.
Nice. Ouais. Tout à fait, ouais. Mmh, d'accord. À ce point.
Ah oui oui oui oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment quelque chose de de de de d'intense, en fait. C'était, heu, ce qui, alors, je dis pas que j'y allais tous les jours non plus. Attention, parce que des fois, il y avait des journées où j'avais envie de d'être tranquille, heu heu, de faire les tâches ménagères, et cetera, tu vois de préparer un bon petit plat à ma ma conjointe et cetera. Mais de temps en temps, on va dire, heu, 2 à 3 fois par semaine, j'y allais au moins, heu, ouais, au au moins au moins une fois seul et de deux ou 3 fois avec ma conjointe.
Mmh mh. Moui, oui, oui. Mmh mh. Mmh, OK. Et et cet endroit, donc, hem, qui t'a permis de de t'apaiser, de calmer, heu, ton esprit, de développer heu, heu, ta créativité de trouver de l'inspiration, hem, donc tu l'as découvert pendant un voyage dans un pas dans un autre pays, hein, donc en l'occurrence l'Allemagne. Hem, heu ce voyage, bah, il avait une durée déterminée. Heu, il a eu un début il a eu une fin quand tu es revenu heu, heu, en France est-ce que tu as tu as retrouvé, heu, ou est-ce que tu as découvert des des des endroits pour gérer, heu, du coup, heu, le stress que tu pouvais avoir au quotidien une fois une fois revenu en France?
Et bah, écoute, ça a été difficile. La transition entre Allemagne et France a été totalement difficile. Parce que, bah, oui, en fait, dis-toi qu'en Allemagne, on est dans un tout petit village avec une belle forêt. Heu, vraiment, c'était à 100 mètres de chez nous, en fait, la forêt. Alors que là, de revenir, bah, à nos origines, donc, heu, en Île-de-France, heu, heu, dans un quartier qui plus est en plus, heu, énormément avec énormément de personnes, heu, des il y a pas beaucoup d'arbres quoi. Enfin et, c'est c'est c'est très peu ve, il y a très peu de verdure. Heu c'est très bétonné, c'est heu, beaucoup de bruit, heu, de de de, tu sais des des de la pollution visuelle de la pollution auditive. Heu, cette, heu, tu sais, il y a toujours cette atmosphère dense, une atmosphère un peu, heu, tu sais heu, un peu stressante qui plus est, heu, a avec, heu
D'accord, à ce point? Mouais. Mmh mh. Mouais, tout à fait, ouais. Heu, un peu, hein, un peu ce que ce qu ce qu'on appelle généralement la chape de plomb?
Ouais, plus ou moins ça, tu vois, avec ce côté aussi métro, boulot, dodo. Tu vois, cette routine un peu, heu, chiante. Parce que forcément tu passes de de de 6 ou 7 mois où, heu, tu passes ton temps à être dans la nature, où où tu peux, heu, on va dire te libérer. Moi, c'est ce que j'ai appelé ça voilà, heu, je c'était une libération pour moi.
Mouais. D'accord vrai, véritablement libération ouais.
Ah oui, à où là là, tu es cantonné je suis cantonné dans ma chambre, je peux rien faire, heu. Heu, donc c'était assez dur. Mais effectivement, j'ai quand même trouvé quelques petits spots.
Mmh mh. Ah, intéressant. Heu, du coup c'était des, heu, des spots, heu, on va dire, heu, qui se mmh, quand tu les as trouvés, tu étais dans une optique de recherche de quelque chose de similaire? C'est-à-dire, heu, forcément, heu, heu ,une forêt, hem, une organisation peut-être de la de de de la forêt, heu, avec une, heu, on va dire une flore similaire. Hem, forcément, heu, vu que tu es pêcheur des, heu, des lacs, des étangs, heu, ou est-ce que, heu, c'est un endroit totalement différent, heu, qui t'a juste, hem, on va dire, heu, scotché quand tu y es arrivé, heu, où tu as ressenti quelque chose de de à la fois similaire et différent?
Mouais, c'était ça, c'était pas forcément similaire, mais c'était pas non son plus totalement différent parce que, pareil, on a on a à peu près m ef enfin, fait la même stratégie. Mais là, dans l'optique de vraiment trouver quelque chose. Parce que moi, c'était pas possible, hein, de rester chez moi heu. Heu, surtout que là, je devais reprendre les études, je devais reprendre une alternance, je devais reprendre mon boulot, heu, de d'étudiant. Donc forcément, c'était encore plus intense. L'intensité était était vraiment à à son paroxysme, était vraiment, heu, très, très haute. Et donc, hem, effectivement, on a trouvé quelque chose qui était pas très loin. Mais malheureusement, on pouvait pas y aller à pied, hein. C'était obligé de prendre la voiture. Dans un petit coin, heu, à côté de Villenoy, dans pareil, heu, du dans le, on va dire la couronne, heu, de l'Île-de-France, enfin, voilà, dans dans la couronne.
Mmh mh. Mouais. D'accord. OK. Oh, ouais. Dommage. Mmh d'accord. C'est c'est à c'est plutôt une heu, un petit village, une ville?
Exactement c'est un petit village enfin, village ville, si tu veux. C'est c'est pas non plus un un un village, heu, p à proprement parler, parce qu'en France, quand on parle de village, on parle d'u d'une centaine d'habitants au maximum, heu, voir un petit peu plus. Mais là, c'était quand même une petite ville, aller de 1 000-1 200 habitants. Heu, ce qui est pas, heu, non plus négligeable. Heu, et on a trouvé donc du coup ce petit côté paradisiaque où il y avait toujours cette petite forêt, accompagnée, agrémentée de ce petit plus, l'étang pour, heu, pêcher de temps en temps.
D'accord. OK. Mouais. Mmh, d'accord. OK. Mmh, d'accord. Et, heu, et du coup, c'est, heu, c'est un endroit où tu vas encore, heu, actuellement? Ou bien, heu, tu n'es plus du tout géographiquement, heu, parlant heu, heu, au même endroit et tu as dû encore une nouvelle fois rentrer dans une démarche de découvrir un un lieu, heu, qui est nécessaire au à l'apaisement de ton esprit?
Et bah, écoute, heu, je vais te répondre un grand oui jusqu'à là, heu, quelques semaines. Parce que du coup, il y a quelques semaines, j'ai enfin, fini, heu, officiellement mes études. Heu, j'ai obtenu mon diplôme. Donc là, forcément, c'est le moment où, heu, bah, tu es encore enjoué, tu es tu profites des bons moments et cetera. Mais jusqu'à, ouais, il y a quelques semaines, je continuais d'y aller. Notamment pour pêcher, un petit peu parce que du coup, là-bas, j'ai fait quelques petites rencontres. Heu, j'ai j'ai découvert des personnes formidables ou, avec qui je pêche. Heu, donc forcément oui, heu, j'y j'y suis retourné plusieurs fois, que ce soit avec ma conjointe pour faire quelques petites randonnées, qui m'ont bien plu et heu, surtout cette année-là, parce que cette année-là, elle a été comme je te l'ai dit très difficile avec mon Master 2. Qui dit Master 2 dit un mémoire. Qui dit mémoire dit, heu, pas mal de voilà, de développement, pas mal de de remise en question. Donc, forcément, là-bas, c'était, heu, nécessaire, c'est, voilà, d'y aller pour au moins avoir, heu, ce côté apaisement, ce côté calme quoi.
Ah, félicitations. D'accord. OK. Mouais. Mmh mh. Mmh, d'accord. Si, heu, tu devais, hem, recommander à tout à chacun, heu, heu, donc, du coup, un moyen de de se calmer, d'apaiser son esprit, heu et dans ton cas, en plus, de de développer, heu, inspiration et créativité. Heu, est-ce que tu recommanderais, heu, par exemple d'aller explorer, heu, ce qu'il y a autour de chez soi, de prendre le temps parce que ce temps qui sera pris, ça sera un investissement rentable, heu, pour, heu, entre guillemets, heu, heu, «la santé mentale»?
Ah, mais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et en plus, moi, dans mon domaine d'étude, je suis dans tout ce qui est développement de soi, heu, heu, par, heu, l'activité physique, et cetera. Donc je recommande à t chacun d'éviter la sédentarité, l'inactivité physique et d'aller, heu, sortir, heu, ne serait-ce qu'une demi-heure, hein. Pour même faire une petite marche dans un parc. Heu. Ah oui, oui, même même je vais te même te dire même 10 minutes ça suffit. Pour, heu, avoir un un petit plaisir, une petite marche quoi.
Mmh, d'accord. OK. Mmh OK. OK, même une demi-heure, ça suffit, OK. Ouais. D'accord. D'accord. Et bien, un grand merci à toi, heu, pour nous avoir, heu, décrit cet endroit, heu, qui t'a réellement calmé, apaisé, heu, et même aidé dans ton processus, heu, créatif, heu. Et de d'avoir donné également des pistes, heu, pour que chacun puisse, heu, vivre, heu, la même chose, heu, au quotidien.
Bah, merci à toi de m'avoir, heu, laissé m'exprimer sur tout ça, ça m'a fait, heu, beaucoup de bien.